Mmm, oke iya, heeh heeh.
Atau pimpinan tim ya jadi membawahi, kurang lebih sekitar, eee, 7 orang waktu itu ya, 7 orang teknisi waktu itu, nah kebetulan lagi, Kak, beruntung lagi aku, itu atasan aku s yang sebagai kepala divisi, waktu itu tuh resign, mengundurkan diri
Oke, iya iya. Setelah 2 tahun itu? Atau setelah supervisor jalan berapa tahun baru ini
gitu. Setelah supervisor, eee, heeh, setelah supervisor itu kurang lebih, eee, hampir 1 tahun ya aku jadi supervisor, heeh, terus berarti di 2015 ya kurang lebih di dua ribu lima belas
baru heeh. Oh setahun, mmm. Mmm, mhm, jadi kepala divisi.
Bener kepala divisi waktu itu karena, eee, kepala divisinya mengundurkan diri, ya karena harus, eee, mengurus, eee, rumah tanggalah waktu itu alasannya, gitu.
Mmm, oke oke.
Nah di
Wah itu nggak nggak nyangka ya sebenernya ya <chuckles> tapi namanya rezeki. <laughs>
Iya jadi, rezeki sih keberuntungan juga, gitu ya, nah, eee, jadi waktu aku menjabat sebagai kepala divisi, itu aku membawahi, eee, tim kurang lebih ada sekitar, eee, 33 orang, Kak, jadi lumayan banyak sih, mmm, lumayan banyak, dan itu tersebar
Heeh, mmm. Wah banyak ya, mmm. Itu di 1 tempat? Oh dis tersebar.
Heeh, tersebar di seluruh, eee, Indonesia tuh jadi ada, eee, beberapa, eee, kota-kota besar itu yang, eee, ada tim aku salah satunya gitu ya.
Wah.
Nah, terus, eee, karena, aku punya tim yang cukup banyak waktu itu jadi, aku tuh memang harus bisa mengelola dan mengatur, eee, para, eee, tim aku gitu ya, nah, salah satu caranya aku harus menjadi, eee, contoh model, untuk, mereka merek mmm, untuk mereka-mereka ya, eee, ya dengan kata lain aku juga harus menjadi mentor yang baik untuk mereka gitu ya, nah, eee, banyak juga aku buka, eee
Iya. Iya. Ya wajib itu sih ya. Mmm.